Alors, pour moi, les erreurs à éviter, heu, ça va dépendre, bon, si tu as des enfants, si tu n'en as pas, heu, je pense que s quand même, heu, tu as tu as ce truc-là, hein, quand tu as des enfants, tu es fatiguée, enfin, tu es plus fatiguée en général, heu, il peut y avoir, heu, tu vois? Des incompréhensions, heu, ne serait-ce que dues au manque de sommeil, hein? C'est aussi bête que ça, tu vois? Il y a beaucoup de couples qui se séparent quand ils ont des enfants, heu, jeunes, heu, voilà. Donc, je pense que, mmh, bon, même si on prend pas ce truc-là en compte, heu, enfin les enfants en compte, hem, je pense que c'est important de pas tomber dans une heu, la routine, heu, elle est pas forcément mauvaise. Mais, je pense que c'est important, tu vois? Ce petit truc-là, de ce petit rituel dont je t'ai parlé au début, hem, de notre conversation, là, de de faire, heu, de se faire un petit date, un petit rendez-vous amoureux, heu, de temps en temps, je te jure que ça fait une grosse différence de se retrouver, heu, de discuter, de passer un bon moment, heu, ça fait v ça fait vraiment la différence.
OK. Mmh mh. Bien sûr, oui. S s oui, je comprends, oui. Mmh. Mmh mh. OK, d'accord. Bien sûr, ouais. Mmh, mmh mh. Mmh. D'accord, mais l'essentiel en fait, heu, c'est ça, hein, c'est de pouvoir conserver des moments, heu, justement, agréables l'un avec l'autre, juste, heu, voilà, juste à vous 2, quoi. Mais, parce que c'est vrai, qu'on se dirait que, avoir un enfant, bah c'est à double tranchant en gros, heu, ça peut ext ça peut rapprocher vraiment, comme ça peut vraiment heu sé dé bah, séparer des couples, hein, heu comme tu as dit, hein.
Oui. Exactement. Exactement. Mmh, mmh mh. Ouais, ouais.
D'accord et avec les enfants, du coup, plus spécialement, heu, tu mettras en place des choses, justement, pour, heu, que ça devienne pas un obstacle?
Non, mais je pense que garder, heu, tu vois? Garder ces moments aussi, heu, bah, si heu, tu vois? Dont les conditions, heu, financières permettent pas de de se faire un rendez-vous tous les mois, bah, que ce soit tous les 2 ou 3 mois. Mais, en tout cas de c de conserver ce moment-là à 2. Carrément. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. <laughs>
Bah, à part les petits OK. OK. D'accord. OK, OK, c'est vraiment central. OK, bah, très bien. C'est compris. Bah écoute, je te remercie pour, heu, ton partage sur, heu, comment, heu, garder la flamme heu, au fil des années. C'était, heu, très instructif.
Bah merci.